Ờ, thường thì mình ít, tại vì là khi mà mình đeo tai nghe để nghe nhạc lúc làm việc thì mình cảm giác không được tập trung cho lắm. Ờ, mình sẽ khi mà mình đeo tai nghe thì thường thì mình sẽ mở những cái bản nhạc mà mình quen thuộc ấy. Mà khi mà mình mở bản nhạc quen thuộc hát theo
Ừm. Ừm hưm Đúng rồi. Thực ra là nó cũng sẽ có 2 luồng ý kiến ấy. Có những người, gọi là, khi mà mình làm việc ấy, thì mình sẽ nên bật nhạc này để cho, gọi là, có năng lượng, có cái động lực để mình làm việc hơn, có đúng không nhỉ? Nhưng mà có những người là cái khi mà mình vừa đeo tai nghe bật nhạc vừa làm việc thì nó sẽ khiến mình bị mất tập trung hơn á. Đó, vậy thì mình, kiểu, người thứ 2, có đúng hông nhỉ? <chuckles>
Ừm nha. Ừm. Ừm, mình cũng nghĩ thế. Ờ Mình thấy có những người mà người ta thường đeo tai nghe, người ta bật những cái bản nhạc không lời khi làm việc ấy, thì nó sẽ giúp mình tập trung hơn. Có những cái bản nhạc mà nó còn làm, kiểu, ờ, tăng kích thích não bộ nữa ấy. Thì thực ra mình cũng chưa bản nhạc đấy bao giờ. Nhưng mà thực sự thì khi mà mình đeo tai nghe khi làm việc thì mình sẽ không bao giờ mình có thể tập trung được cái vào cái công việc của mình cả.
Ừm.

Đúng rồi, nên nghe bạn nói mình cũng nhớ là có những cái, gọi là, những cái chế độ mà mình thấy nó gọi được gọi là 8D ấy nhỉ? Hay là 10D luôn á của tai nghe nó sẽ giống như là tiếng nó sẽ truyền từ bên này sang bên khác á, nghe thực sự rất là, gọi là, ờ, rất là hay luôn, thực giống như là, kiểu, ảo giác luôn á. <chuckles> Đợt là mình đang thực sự là đứng ở đứng ở chỗ đấy và mình nghe được cái bản nhạc đấy trực tiếp luôn á.
Ừ, đấy. Ừm. Ờ, mình cũng cảm thấy thế, nhưng mà bên cạnh đấy thì mình thấy loa ngoài cũng có ưu điểm như là cái âm thanh thì nó được, ờ, loan tỏa sống động hơn. Ừm, giả sử như là, ờ, mình kết nối điện thoại của mình vào một cái loa nào đấy đi, thì nó cái loa nó sẽ tạo cảm giác chân thực hơn. Đặc biệt là những cái, kiểu như là, khi mà mình đi xem phim chẳng hạn, khi mà mình xem phim đi thì, ờ, mình xem bằng loa ngoài thì thường thì nó sẽ sống động hơn. Mà bên cạnh đấy thì mình còn có thể chia sẻ cái bản nhạc của mình cho mọi người nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mình cũng đồng tình với bạn á. Bởi vì là khi mà ở loa ngoài mình sẽ có cảm giác như là chân thực hơn, có đúng không nhỉ? Và ngược lại khi mà đối với cái tai nghe ấy, thì mình sẽ mang cái cảm giác như là nó sẽ khá là ở gần bên mình, chứ không phải là, kiểu, vang vọng như là speaker loa ngoài, có đúng không nhỉ? Vậy thì, ừm, bây giờ thì bạn thích đeo tai nghe hơn hay là bạn thích nghe ở loa ngoài hơn nhỉ?
Ừm.

Ừm. Thỉnh thoảng mình cũng có dùng á. Bạn có hay như thế không?
Ơ, ờ. Ờ, thực ra thì mình ít khi mà mình đi trên xe buýt mà mình dùng tai nghe, tại vì là, ừm, nếu mà mình dùng tai nghe thì mình có lẽ là mình sẽ ngủ luôn mất và mình sẽ không thể biết cái trạm xuống của mình là ở chỗ nào cả. Nhưng mà nếu mà mình đeo tai nghe thì mình sẽ không làm phiền người khác nhiều.
<laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi. Khi mà tại vì là trên xe buýt cũng là một cái môi trường công cộng mà, ờ, trên xe buýt người ta cũng không cho việc mình bật loa ngoài để gọi điện, hay là mình bật tiếng quá là to ấy, có đúng không nhỉ? Bởi vậy nên là mình nghĩ là khi mà ở trên xe buýt cũng là một cái nơi mà mình nên sử dụng nghe hơn là sử dụng loa ngoài so với khi mà mình ở nhà, có đúng không nhỉ?
Thì Ừm.
Vậy thì cả những ở những nơi công cộng nữa, có đúng không nào? Vậy thì bạn nghĩ là ở quán cà phê thì bạn nghĩ là nên bật loa ngoài, hay là nên bật nên là đeo tai nghe nhỉ?
Ờ, tất nhiên là mình nghĩ là nên đeo tai nghe rồi, tại vì là ở quán cà phê
Ừm, đúng rồi.
Quán cà phê dùng ờ Ừ, để người ta học tập và làm việc ấy. Nếu mà mình đeo bật loa ngoài thì mình sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến mọi người. Và bản thân mình cũng thế, mình sẽ rất là khó chịu khi mà mà mình đi cà phê mà mình, ờ, học hành đi, có những cái quán cà phê sách đi chẳng hạn thì mình sẽ rất là khó chịu khi mà có những người mà người ta không đeo tai nghe, người ta bật loa ngoài, người ta nói chuyện và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Ừm. Ừm nhỉ? Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, mình cũng cảm thấy như là cái việc mà bật loa ngoài nơi công cộng rất là bất lịch sự luôn á và mình nghĩ là mọi người nên, ờ, đeo tai nghe khi mà ở những nơi công cộng. Mình vẫn thấy là có những người vẫn, ơ, vô tư, vẫn có bật loa ngoài ấy và việc đấy cũng ảnh hưởng đến xã hội, đến ch cái nơi công cộng rất là nhiều, có đúng không nhỉ? Nhưng mà ngược lại khi mà, kiểu, ờ, với bạn á, ờ, khi mà mình, à, ở một nơi giống như là ở trong nhà hoặc đến bạn chơi ấy, thì lúc ấy là bật loa ngoài thì sẽ, ờ, bật loa ngoài sẽ cho tất cả mọi người được nghe nhạc thì mình thấy là lúc ấy nên dùng loa ngoài hơn so với tai nghe, có đúng không nhỉ?
Ừm, mình cũng như thế. Ừm hứm.